Đúng, thì ăn ngoài đường, ừ, người ta đã báo công an ngoài đường mà 3.500.000 là đi ở ở dưới quê ăn được rẻ lắm, có tô một tô hủ tiếu hai chục ngàn, 15.000-20.000 à, dĩa cơm m thì bạn bạn
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ô. Ô, rẻ quá nhỉ. Ờ, ờ, thế thì ở dưới quê hợp lý rồi bà chưa kể đồ ăn nó sạch mà nó rẻ, đúng không? Như kiểu mình kiếm được đi ra ta rất là dễ, chứ ở trên phố như mình thành ra là, kiểu, đi ăn một bữa bây giờ mà ăn ngon là phải sáu chục, năm chục.
Đúng. Đúng, có khi ôi chiến thuật. năm mươi lăm, ờ, 60, ủa, bạn bạn ở chỗ nào sao ăn gì no nê?
Mình mình mình ở Hà Nội ấy ạ, ăn một bữa ngon ấy, mình ăn một bữa, kiểu là ờ, ví dụ như, kiểu, đi ăn phở các thứ nó nó ngon chứ, đúng không? Thì phải n năm chục, 60, còn ăn bình thường thì rơi tầm 30, à, 35.000-40.000, đấy.
À. rồi. Ừm.
thành ra cũng h khá là căng cái phần gọi ăn uống, đúng không? Chưa kể là lâu lâu tật, à, hứng hứng lại đi ăn, với, kiểu, bạn bè rủ đi ăn buffet hay là đi ăn nhậu nó lại tốn hơn.
Thì nói chung thì đúng. Đúng rồi. Ừm, đúng, <chuckles> thì, à
Còn, kiểu, ở quê nhậu thì: "Về nhà đây, tao nấu.", đúng không? Nó đơn giản. <laughs>
Ừm, đúng rồi, đúng, thì thấy đồ thực sự nó đơn giản mà. Nên vì vậy, thì nói chung n mình cũng nói chung bây giờ mình cũng sắp chuẩn bị, ờ, ờ, đi công chuyện, cũng chuẩn bị hơi bắt đầu đi rửa mặt rồi, nên, ơ thật ra thì
Đấy, ừm. À, ô kê, <laughs> ô kê, thì thì mình rất là cảm ơn bạn đã dành thời gian để chia sẻ với mình nha.
Ừm. Thì mình cũng khá là cảm ơn bạn vì bạn cũng đã chia sẻ những cái sở thích, ơ, kh mà tính tự hào của bạn, thì, ờ nói chung mình cũng khá là vui vì khi được nói chuyện với bạn nhiều nên, ơ, hy vọng
À, ô kê. Ừm, ô kê. Ừm. Thôi thì là chúc bạn đi công chuyện vui vẻ nha. Bye bye.
À, vâng, vâng, thì vâng mình cũng chúc bạn, ờ, đi ngủ với làm việc tiếp vui vẻ nha bạn, bye bye bạn.
Ô kê, bye bye.